ما هي ده هُم كده، آآ، بصراحة أنا 4 شهور ونَفْس اللي حضرتك قُلته دلوقتي، لقيت بقى الجو بدأ يتلّج و ويعني قُلت ما فيش مشكلة عادي، تلج بنحب التلج، متعودين عليه في رومانيا. المهم بقى بدأت تغيم وكآبة والناس أصلًا فعلًا زي ما زي ما أنت بتقول يعني هُم هُم شخصيتهم كده أصلًا.
امم. اهم. صحيح. امم. اهم. <chuckles> صحيح. امم. آه، آه، آه، فعلًا. ت س رومانيا على فكرة برضُه من الدول الجميلة، ولكن للأسف شعبها اللي شعب آآ، الشعب الروماني ب برضه شغال معانا يعني ش أنا ف شغال في شغلانه فيها multi multi language أي لغة تتخيلّها موجودة معايا آآ آه، ف فبالتالي شغال أنا شغال في جوجل، فكل الlanguage معايا. فم من ال من ال الرومانيين برضُه باشوفهم، بس برضُه الشعب الروماني <tsk> يعني يعني مش عارف أقول لك إيه، ت ت تحس كده إن هو آآ، تحس إن هو قديم حتى أ لبسُهم حتى طريقتهم، بس هو طيبين والله.
آه. آه. حلو أوي، آه. أها. آه. جدًا، جدًا هُم طيبِين خالص أقول أقول لحضرتك حاجة، أنا عشت معاهم 7 شهور وكنت بلّف من بلد للّتانية جوا رومانيا، لأن إحنا كان مشروعنا في مدارس كتير فى لازم تتعامل مع الثقافات وتروح مع والله أنا آآ، يعني تعرضت لمواقف تخلّيني إن أنا عايز أرجع وأعيش في رومانيا. أنا أصلًا حبيتها لدرجة إن الناس من كتر ط طِيبتهُم معايا و ومواقفهم جميلة، لا لأ بصراحة اتبسطت أوي. ناس
اهم، صحيح. اتفضل. حلو. تمام. حلو. اهم. اهم. هي مشكلتها في الجو شوية بس سق آآ، تلج، أنا اتصدمت على فكرة، أنا كنت فاكر رومانيا ديّة آآ، آآ ع يعني جوها عادي، لقيت البنت الو الرومانية اللي معايا بتقُول لي مش عارف كنّا كنّا في مرة الجو وصل درجة حرارة هنا المكان اللي أنا قاعد فيه ص تقريبًا 0 أو 1، -1 فقلت لها الجو ساقع النهارده، قالت لي ساقع إيه ده في رومانيا سالب واحد ده إحنا بنلعب. <laughs>
أيوه. هي دي آه. آه. أيوه، أيوه، بال طبعًا، طبعًا. <laughs> 15-، إحنا كنا بنحط
امم، صحيح، اها. آه، اتصطدمت والله من أنا اتصطدمت من الرقم ده والله خالص ما كنت توقعتش كده أبدًا، لأن إحنا معلوماتنا عن رومانيا آآ، أنا أنا اتفرّجت الفيلم لو تعرف فيلم شِيكا بِيكا، أمريكا شِيكا بِيكا بتاع عمرو دياب ومحمد فؤاد والناس دي، فهو ده فهو ده معلوماتي عن رومانيا، الفيلم ده، بس كانوا لابسين بنُص كُم وبتاع و <laughs>
أيوه. <laughs> آه، آه، عارفه. آه. آه، فكان ال هُم في الصيف أكيد، في الصيف هي جميلة جدًا. رُوح كده رومانيا هتتبسط، والناس بيرحبوا بيك. في الشتاء بقى والله مش هتخرج أصلًا برا البيت، هتفضل قاعد طول يوم في ال في الhotel بتاعك. <laughs> آه.
صحيح. صحيح. اهم. آه. آه. يعني أنت كده سافرت رومانيا، أسبانيا، ألمانيا؟

آه. لا، لا، لا، لا، الموضوع صعب، الموضوع صعب، آه.
جدًا، والحكومة مكبرة دماغها ولا شاغلة دماغها، المهم خ خلّيني أسألك آه اتفضل، اهم.
طب أ أنا بس كنت عايز أعرف يعني الجو لأن أنا م أنا آخر مرة رحتها كان من كان من 15 سنة، يعني، أو ممكن أكتر، يعني رقم آه، لأ، والله بجد كنت أنا عيّل صغير أصلًا في ابتدائي، أنا ما أعرفش عنّها حاجة. هل اتغيّر
اتفضل. إمم. يا نهار أبيض! اهم. والله أنا أنا أنا باقول لك لو عاوز تروحها هتستمتع فعلًا بِيها وتخش ال ال الهرم الأكبر والكلام ده، وبعدين معلش إحنا بقى الوقتي الحمد لله يعني أكيد عايشين في أوروبا فمش هتلاقي يعني إيه، فلوس مأثرة زي قبل كده، كان مثلًا يقول لك تذكرة الم ال ال الهرم الأكبر ب500 جنيه مثلًا، 500 جنيه! أنت بالنسبة لك 500 جنيه مش جايبين 10€ يعني. آآ، فاهمني فهي خلاص تمام، فأنت هتعرف تتفسح، هتعرف تستمتع فيها، ولكن أنا أنصحك بصراحة ما تروحش ف ف في الصيف، يعني أنا كنت رايح في شهر 2 اللي فات على فكرة، وقسمًا بالله كنت ب يعني باتسلق من الحرا الحر حرفيًا يعني. فاهم، فهي عاوز تروحها آآ، ي من أول شهر 10 بصراحة من 10 هتستمتع بيها أوي لح مح معاك لحد 3 أو 4، بعد كده هتعرف تروح وتيجي وبتاع، ولكن يعني <tsk> أعمل حسابك بقى تلبس الش شورت تلبس آآ، حاجة خفيفة جدًا، آآ، طاقية وكاب ومَيَّة وبتاع، فهتلاقي نفسك يعني إيه متكدر شوية. أنا مف أنا أصلًا في العادة ما بانزلش مصر غير في ال في الشتاء.
آه. آه. آه. أيوه صح. آه. لا، لا، لا، آه. أنا مح تمام. آه. أيوه. آه. بتكد آه، لا كده
ما نزلتش مصر في الصيف من حوالي يجي 7،8 سنين. <laughs>
<laughs> لا وأصل ده صعبة دلوقتي، ده بيقولوا 94 و84 أرقام عمري ما س <giggles>
اهم. آه آه، <laughs> صحيح، <chuckles> صحيح أنت زرت فين بقى؟ آآ، احكِ لي بقى الأماكن اللي زرتها بقى كده غير غير إسبانيا طبعًا. اتفضل.
<laughs> آه. طيب هاقول لحضرتك، هو عامةً أنا آآ، رُحت آمم، آآ، رُحت رومانيا الأول تمام 7 شهور، وبعدين رُحت إسبانيا، لفترة يعني قيمة قُل 4 شهور كده، Barcelona، València، Granada، ال3 مع بعض، وبعدين سبتها ومشيت رُحت آمم، رُحت ألمانيا.
حلو. تمام. حلو. حلو. اهم. أ أوه! وإيه النقلة الغري نقلة بُص في ثانية، حلو ألمانيا كانت عاملة إيه طيب؟
آه، والله ألمانيا والل أول أما وصلت عارف أنت الفترة اللي هي قبل الشتاء فالجو في ألمانيا حلو، تلبس له جاكيت بس مش جاكيت تقيل لأن أنت بس مبسوط فاهم قصدي. فرُحت بقى قعدت هناك 4 شهور كن كن كنت مبسوط جدًا، أنا باحب ال باحب نظام البيوت اللي هم عاملينه والجو ال آه يعني.
حلو. إمم، تمام. آه، آه، آه، ألمانيا هي قلب أوروبا بصراحة، بصراحة يعني حرفيًا، هي أوروبا. اهم
حلوة أوي. آه، آه، هي حلوة أوي أنا
ولكن أنا م ولكن تشعر بتشعر في ألمانيا كده ببعض من الكآبة ع برضه، أنا ما رحتهاش والله قبل كده بس شغال معايا ألمان في الشغل، بس باحس كده إن هم يعني يعني ما عندهمش باحس إن هم aggressive أوي aggressive أوي بصراحة، يعني هم حتى ما ياخدوش بالهم إن هم aggressive دي مصيبة تانية.
آه. لأ. جدًا، جدًا، آه.

الحمدلله والله بخير، كلّه تمام؟
الش الحمد لله، كلّه تمام.
الحمدلله، آه.
آآ إيه الأخبار، السفر معاك إيه؟ <chuckles>
والله أنا دلوقتي آآ دي يُعتبر رابع، أو خامس دَولة أرُوح لها.
امم. حلو. آآ في فترة قد إيه مثلًا؟
في فترة سنة، في فترة سنة.
والله ما شاء الله عليك، أنا أنا تقريبًا أنا عندي 33 سنة، ما سافرتش في حياتي غير 3، 4 دُوَل يعني، تقريبًا.
3 طَب إيه هُم بقى الدَول دي، يعني لو حابب؟
آآ آمم، طبعًا آآ أو د دَول السعودية آآ عُمرَة آآ آآ آآ السن البرتغال، إسبانيا، آآ 3 كما إيطاليا آه، بس 4، ما فيش حد تاني ي
أها. حلوة، آه.

هو العاصمة بتاعة هولندا بس اللي رُحتها، بصراحة كانت جميلة أوي. آه، جميلة أوي.
آه، أمستردام، اهم، آآ، ب براج برضه خُد بالك من في التشيك من من من من أكتر ال هي هي بَل هي بَل هي العاصمة الوحيدة اللي لم تضرب في الحرب العالمية، فهي محافظة على تاريخها وجمالها، إنّما بقية كل الدول وبقية كل ال العواصم اتضربت في الح في الحرب العالمية واتدمّرت ف فهي براج تشعُر إن أنت ماشي في فيلم كده من م م من ألف وتمنم من 1700 كمان 1800. <chuckles> والله تحفة جميلة، جميلة أنا عشان كده إن شاء الله ناوي بس <tsk> أفضّي وقت بس أنا مشكلتي في الوقت.
أها. والله <chuckles> والله أنا لو كده هاكس هاكتبها أنا عُمري ما سمعت عنّها بصراحة ف آه، لو كده وليه لأ، يعني، وليه لأ، نشوفها يعني وليه لأ؟
تحفة، تحفة. اهم. وهي هي هي هي برضه و و يعني بد يعني زي زي برضه آآ، آآ، في النِمسا برضه في بعض الأماكن في الن هي النِمسا برضه اتضربت ولكن فيها بعض الأماكن هي الحتّة ج بُصّ الحتّة بتاعة أوروبا آآ، آآ، آآ، يعني جنب ألمانيا والدوَل دي كلّها آآ، آآ، عانت شوية في الحرب العالمية ولكن لا زالت محافظين على على التاريخ القديم، أنا باقول لك أنا بي بيجذبني التاريخ، ما ما ما باحبش أروح لأي حاجة جديدة م باتخنق، ب باتخنق من ال من الأسانسير. <laughs> فاهمني، آه، ف
آه. ال آه. آه. طَب أقول حضرتك حاجة عشان تنسى اللي بيحصل الفترة دي، في برشلونة طبعًا ال المظاهرات و، و، إلى آخِره بسبب السُياح ف
أها، كالعادة، كالعادة هم شعب قُلالات الأدب بصراحة، إمم.
وأنا بصراحة ما ما أحبش إن أنا أروح ال المدينة دي يعني، المدينة آه، يعني جميلة وكل حاجة بس <tsk> عارف زي ما آه، إحنا عايزين نروح حتّة شُفت أنت الأماكن اللي هي آآ، السُياح ساعات كده بي مثلًا يشوفوا صورة على النت تعمل ضجّة جامدة، يقول لك خلاص يالّا نسافر هنا وكلّه بيمشي ورا بعضه، أنا بقى عايز أمشي العكس مش عايز أمشي وراهم. <chuckles> آه.
إمم. overrated. إمم. صحيح، صحيح، صحيح. وده الصح والله، والله وعندك حق يعني هي برشلونة ب بت ب مظاهرات كلّها ضِد السُياح ومظا يعني أنت أصلًا بيقولوا للسائِح بطريقة undirect أنت أنت غير مرحب بك، فأنت تيجي ليه أصلًا، فاهمني، فليه آجي أصلًا ويع بتعمل ف ليه عشان إيه يعني هي فيها إيه؟!
آه. أيوه، آه، صح، طب آه، أب والله مضبوط هي فيها إيه، والله هي فيها إيه فعلًا؟ <laughs>
وأنت عارف والله كمان برضه باريس بار ب ب باري أنا ما باحبش باري والله العظيم أب ولا أتمنّى أروحها، يعني من الدوَل يعني باريس أنا ما باحبهاش برضه م يعني م فاهمني، سبحا
آه. لأ، لأ، زي حضرتك أ هم 3.
فسبحان الله هي بتبقى أذواق، اهم.
إمم، لأ، أنا ممكن أتفق مع حضرتك اللي هو يعني، نزور أماكن آآ، حضارية فيها ثقافة آه، نشوف أماكن حلوة يعني.
صحيح، صحيح. والله وأنا باقول لك وأنت بتمشي غرناطة بتقعُد تقول ياه! <tsk> يعني كان ماشي من الشوارع دي وقعد في الشوارع دي أجدادنا بقى الناس القُدامى، وطارق ابن زياد والناس دي عدّت هنا وقعدت هنا، أيوه، يا عَم قعدوا هنا <tsk> فاهمني، تحس كده بعظمة كده، و و و وأجدادنا العرب القدام فاهمني، ف فهي يالّا الحمد لله. <chuckles> حبيبي والله أنا أكتر والله ربنا ي يناولني السفر على خير إن شاء الله. <chuckles>
أيوه، آه. آه. أيوه. قاعدة هنا. آه والله صحيح. والله الموضوع حلو أوي أنا اتبسطت مع حضر يا رب شكرًا ليك جدًا.
يالّا أشوفك تاني بقى مع السلامة، مع السلا